जी, काफ़ी बार मेरे साथ ऐसा होता है कि, जब मैं घर पे आराम करना चाहती हूँ, तो मेरे साथ वो हो नहीं पाता है क्योंकि घर पे बहुत सारे काम होते हैं। और आराम करने के टाइम पर ही मुझे लगता है कोई ना कोई घर पे आ जाता है और उस टाइम मुझे उनकी आवभगत में लगना पड़ जाता है। और अ, बार-बार मुझे सब बुलाते रहते हैं घर में, तो उसकी वजह से भी मुझे परेशानी होती है। और मैं जैसे लेटती भी हूँ आराम करने के लिए, तो वही मुझे 15 मिनट बाद फ़िर उठना पड़ जाता है और मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में मैं आपसे आज सलाह लेना चाहती हूँ, कि मुझे क्या करना चाहिए कि मैं घर पे आराम कर च सकूँ और मुझे कोई भी श परेशानी ना हो?
हुँ। हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल। उम, देखिए आपकी अ, परेशानी को मैं समझ पाऊँगी, अगर आप कुछ चीज़ें हैं वो अच्छे से बता पाएँ। तो देखिए, जैसे आपने बताया आप आराम करना चाहती हैं कभी-कभी, कोशिश करती हैं पर हो नहीं पाता। काफ़ी चुनौतियाँ हैं। देखिए तो आम तौर पे, आप किस समय और कौन सी जगह पे अ, आराम करती हैं? और मतलब आप वहाँ पे बेचैन महसूस करती हैं या कोई आपके आराम में खलल पहुँचाता है? किस तरीके से होता है, आप बता सकती हैं?
जी। हाँ जी, मैं अ, बताना चाहूँगी कि जैसे मैं जब अ, आराम करती हूँ, तो मैं वो अपने रूम में ही करती हूँ और बाकी अ, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, वो सब घर के आस-पास ही रहते हैं। तो लगभग कोई न कोई आ ही जाता है। अब जैसे अगर मैं बताऊँ आपको, लंच के बाद का जो समय होता है ना, उसमें मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ या आँख बंद करके लेटी रहूँ या अपना अम मैं जो अपना समय है, वो ले लूँ। जैसे कि उस टाइम मैं लेट के मोबाइल चलाऊँ या मैं कुछ और करूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स अ, महसूस हो सके। लेकिन उसी टाइम कोई न कोई आ जाता है, जिसकी वजह से मुझे उठना पड़ता है। फिर उनके साथ अगर मैं नहीं बैठती, तो फिर ये भी होता है कि मतलब, "तुम बैठी नहीं हो और कोई आया था घर पे।" तो इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने को मिलती हैं। बाकी मेरे घर में अ, काफ़ी लोग हैं और छोटे-छोटे बच्चे भी हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर होता है और कोई न कोई फिर मुझे बुलाता रहता है। अब जैसे पापा भी हैं मेरे, वो बुलाते रहते हैं कि कभी बोलेंगे, "ये ला के दे दो, कभी वो ला के दे दो।" तो इन सब की वजह से मैं काफ़ी अ, बेचैन भी हो जाती हूँ और तनाव में भी हो जाती हूँ। जब मुझे आराम करने को नहीं मिल जाता, तो मेरा सर भी काफ़ी बार दर्द होने लग जाता है।
हुँ। हाँ। ओह! हुँ। ओह!
जी।
हुँ। समझ पा रही हूँ आपकी परेशानी। देखिए, चिंता मत कीजिए। अ, आपके घर में अ, ज़्यादा शोर-शराबा है, वो तो आपने बताया, पर आपको क्या लगता है, कोई डिस्ट्रैक्शन रहता है, जब आप आराम करती हैं या सोचती हैं आराम करने के लिए?
जी। जी, डिस्ट्रैक्शन तो मुझे वही लगता है कि बार-बार सबका बुलाया जाना और अ, जे जैसे मैंने बताया कि मेरी जॉइंट फ़ैमिली है, तो अ, सब अ, बच्चे भी हैं, तो उसी टाइम वो हुड़दंग मचाना चालू कर देते हैं और काफ़ी बार मैं मतलब निकल के अपने रूम से, मैं उनको डाँट भी लगाती हूँ कि, "जाओ, सो जाओ जाके। मुझे भी सोने दो और आप लोग भी सो जाओ।" लेकिन वो छोटे बच्चे तो वैसे भी मानते हैं नहीं और वो भी अ, चिल्लाते रहते हैं और फ़िर मुझे नींद नहीं आती। अ, और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जैसे मैं लेटी हूँ और मुझे ऐसा माहौल मिल गया है कि मैं आराम कर सकूँ, लेकिन उसी टाइम फिर किसी का फ़ोन आ गया या मैसेजेज़ आ गए किसी के, तो फिर मैं उनको ही देखने लग जाऊँगी और कभी-कभी किसी का फ़ोन आता है। जैसे मेरी किसी दोस्त ने फ़ोन कर दिया, तो उसी से अ, 15 मिनट, 20 मिनट उससे ही बातें होने लग जाती हैं। तो उस टाइम पे बिल्कुल भी नींद नहीं आ पाती और मैं आराम नहीं कर पाती हूँ।
बिल्कुल। हुँ। हाँ। समझ सकती हूँ आपकी परेशानी को। पर देखिए, आप आम तौर पे आराम के लिए अ, कौन-से तरीक़े आज़माती हैं? मतलब आपने कुछ अपने हिसाब से कोशिश की हो।
जी, जैसे अ, मैं तो यही करती हूँ कि जैसे जल्दी से सबको लंच वग़ैरह मैं करा देती हूँ और मैं खुद भी लंच कर लेती हूँ बिल्कुल टाइम पे, कि मुझे थोड़ा-सा टाइम मिल सके। अपने लिए अपना आराम करने का मुझे टाइम मिल सके तो मैं सबको लंच वग़ैरह करा के और मैं रूम में चली जाती हूँ और मैं यहाँ तक कि मैं रूम अपना अंदर से बंद भी कर लेती हूँ। ये अ, मैं सो सकूँ, लेकिन उसी टाइम किसी न किसी का कुछ न कुछ जैसे मैंने बताया है आ जाता है या तो बच्चे हैं या कोई मुझे बुलाने लग जाता है अ, या मेहमान आ गए रिश्तेदार आ गए। तो अगर रिश्तेदार भी आते हैं तो फिर मुझे उनके लिए चाय वग़ैरह बनानी पड़ जाती है। तो उसी में ही मेरा टाइम पूरा निकल जाता है। और बाकी मैंने इस तरीके ऐसे चीज़ें की थी कि मुझे मतलब प्रॉपर रेस्ट मिल सके उस टाइम जैसे मैं गेट बंद करके अंदर लेट जाती हूँ। लेकिन उसी टाइम कुछ न कुछ ऐसा चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ और मुझे नींद नहीं आ पाती। और बाकी मैं ये भी करती हूँ कि मैं बिल्कुल अपना फ़ोन कभी-कभी मैं साइलेंट भी कर लेती हूँ, और बिल्कुल ना मैं ऐसे हो जाती हूँ, कोई अगर मुझे बुला भी रहा है तो मैं सुनती नहीं हूँ। लेकिन हाँ, 1-2 बार मैं इग्नोर करती हूँ लेकिन फिर ये होता है कि मेरा डोर ही वो लोग अ, खटखटाने लग जाते हैं जिसकी वजह से मुझे मजबूरन उठना पड़ता है, और फिर अपनी अ, आराम को भी त्यागना पड़ता है कहीं न कहीं।
अच्छा। हुँ। समझ सकती हूँ। ओह! हुँ। समझ सकती हूँ। देखिए, ऐसा हो जाता है, जो आपने बताया, आपका बड़ा परिवार है। तो देखिए, यहाँ पे आप ऐसी कौन-सी गतिविधियाँ, कोई और तरीक़े की भी करती हैं, जहाँ पे आपको आराम मिल पाए?
जी। जी, जैसे मैं तो सबसे ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि अ, मैं थोड़ी देर लेट सकूँ और अ, और लेट के मैं थोड़ी देर आँख बंद करके लेटना चाहती हूँ क्योंकि पता है, मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं और मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे लैपटॉप का सहारा लेना पड़ता है और कन्टिन्यू फिर अ, जो अ, लैपटॉप में देखते-देखते मेरी आँखें भी, मुझे लगता है, बिल्कुल जलन होने लग जाती है उसमें। तो अ, मैं अ, बस इतना चाहती हूँ कि मु मैं लेटूँ और मैं आँख बंद करके आराम कर सकूँ बिल्कुल और मुझे उस टाइम कोई भी डिस्टर्ब ना करे, मेरे मेरे कानों तक कोई भी शोर ना आए, मैं इतना चाहती हूँ। और उम, ऐसा भी होता है कि कभी-कभी, जैसे मैंने पूरा दिन मोबाइल नहीं यूज़ किया होता, तो फिर अ, मैं लेट के अ, कभी मेरा मन करता है कि, "चलो, आज थोड़ी देर एक या तो वेब सीरीज़ का एक एपिसोड देख लेती हूँ या कुछ देख लेती हूँ।" क्योंकि थोड़ा-सा टाइम मिलता है घर के कामों और पढ़ाई से, तो फिर मन कर जाता है मोबाइल देखने का और जब मैं वो देखने बैठती हूँ, तो वही मैंने जैसे बताया आपको कि कोई न कोई मुझे अ, डिस्ट्रैक्ट करता ही है, भले ही घर के मेम्बर हों, भले ही रिश्तेदार हों। तो ये सारी चुनौतियों का मुझे सामना करना पड़ता है, जब मैं आराम करती हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, बिल्कुल। देखिए, आपकी परेशानी को मैं अच्छे से समझ गई हूँ। कुछ सुझाव हैं, जो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे देना चाहूँगी। देखिए, आप सबसे पहले छोटे-छोटे बदलावों से शुरुआत कर सकती हैं। जैसे आराम करने के लिए, जैसे आपने बताया, जगह जो है, आपका रूम, है ना? वहाँ पे अपने हिसाब से आप कोशिश करती हैं कि आपका आराम अ, अच्छे से हो और कोई खलल ना पहुँचाए आपके आराम में। पर जैसे बीच में आपने बताया अ, मोबाइल वग़ैरह किसी का फ़ोन आ जाना, मैसेजेज़ आ जाना, तो जवाब देना। तो देखिए, एक आप समय मर्यादा वहाँ पे तय कर सकती हैं सबसे पहले, कि जैसे दोपहर 2 से 4 या 3 से 5 आपका आराम करने का वक़्त है। तो उस समय में मोबाइल तो साइलेंट कर सकती हैं। अगर वो नहीं हो पाता है, तो जो कोई भी आपको लगता है, जिसका फ़ोन आ सकता है या जिसका मैसेज, तो आप उनसे एक बारी अ, बोल सकती हैं कि, "ये समय पे आप फ़ोन मत कीजिए, हम बाद में अ, बातें कर सकते हैं। बाद में मैं आपको मैसेजेज़ कर दूँगी।" है ना? मतलब समय सीमा तय कर सकते हैं। और देखिए, उसके अलावा भी आप जब जैसे पूरा दिन अगर आप ज़्यादा ही व्यस्त रहती हैं ना, तो उस समय पे आप अपने हिसाब से आपको लगे कि अब मुझे शायद थोड़ा वक़्त है, अगर च सुबह खाना बनाना हुआ या जैसा आपने बताया, बड़ा आपका परिवार है, तो वहाँ पे देखिए, साथ तो सबका मिलता भी होगा ना, ज़्यादा परिवार अकेले तो आप शायद काम नहीं करती होंगी। तो कहीं न कहीं जब आपको लगे कि अभी थोड़ा वक़्त है, तो आप आराम से सोफ़े पे या बेड पे सो सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रूम में ही सोया जाए, हॉल में भी टीवी देख सकती हैं, मोबाइल, उस समय पे क्या कीजिए आप, मोबाइल लेके बैठिए। आराम भी होगा, मोबाइल पे जिसका मैसेज करना है, फ़ोन करना है, वो भी हो पाएगा। अगर वो भी वक़्त नहीं मिल रहा है, तो खाना पकाते वक़्त स्पीकर फ़ोन लगा के बात कर सकती हैं या अ, कुछ वीडियो कॉल लगा के अ, मतलब बातचीत का ज़रिया हो जाता है। है ना? इसके अलावा भी, देखिए, जैसे आपने बताया, शोर-शराबे से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। जैसे रिश्तेदार नज़दीक में रहते हैं, कभी भी आ जाते हैं। तो वहाँ पे भी देखिए, आप समय सीमा तय कर सकती हैं। आए दिन उनसे मिलना-जुलना होता रहता है, तो बातों-बातों में उन्हें बता सकती हैं कि, "इस समय पे मतलब मुझे ज़्यादा परेशानी होती है। देखिए, परिवार में सब आस-पास रहते हैं।" ऐसा करके प्यार से उनको बोल सकती हैं, जिससे देखिए, समझदार होंगे ना, तो वो समझ ही जाएँगे। तो उस समय पे वो आना कम कर देंगे, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और उनको भी आने के लिए परेशानी ना हो। है ना? इसके अलावा, देखिए, आप अपने रूटीन में भी आराम के लिए कुछ ऐसे समय निकालें, जहाँ पे आपके पसंदीदा शौक हैं। अ, मतलब कभी-कभी आपको लगता है, शोर-शराबा ज़्यादा है, मतलब आपको लगा ना कि अभी मुझे नहीं नींद नहीं आएगी, जो बाहर बच्चे हैं अ, मतलब आवाज़ आ रही है। तो वहाँ पे आप हैंड्सफ्री पे धीरे-धीरे अ, सॉन्ग कोई भी हल्का-फुल्का लगा लीजिए, उसके साथ सो जाइए या आप देखिए, आजकल तो बहुत सुविधाएँ हैं, जैसे कानों को बंद करके सो सकती हैं। है ना? ऐसे मास्क आ रहे हैं, पैक आ रहे हैं अ, या कुछ न मिले, तो कोई दुपट्टा, चुनरी बाँध के भी सो सकती हैं, जिससे आँखें भी बंद लगेगी, अंधेरा लगेगा और कान भी बंद हो जाएँगे, नींद भी अच्छी आती है। है ना? मनोरंजन के लिए भी, देखिए, आप छोटे-छोटे चीज़ें कर सकती हैं, जैसे आपके शौक होते हैं। शायद किताबें पढ़ना हुआ या कोई और चीज़ें हैं, तो उस पे भी देखिए, आप आराम ढूँढ सकती हैं। आराम का मतलब ये तो नहीं कि सिर्फ़ सोना, है ना? आपको चीज़ें जो पसंद होती हैं ना, उसको करके भी आपको अच्छा लगेगा, हल्का लगेगा और ऊर्जा ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। उ देखिए, मुझे पक्की उम्मीद है कि आपको ये सुझाव ज़रूर काम आ पाएँगे और आप कर ही लेंगी। आप अपने हिसाब से अपने आराम का वक़्त तय करना। इतना मुश्किल भी काम नहीं है।
जी। जी। जी।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 जी। हुँ, जी। जी। जी। उजी। जी। उ, जी। उ, जी। जी। जी, बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात को और मैं पूरी कोशिश करुँगी, आपने जो भी चीज़ें बताई हैं और आपने अ, जो बताया कि आप हैंडफ्री लगा सकते हो या ऐसे ऑप्शन भी आते हैं, जिन्हें आप अपने कान में लगा सकते हो। तो ये सुनके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं ज़रूर अ, ये चीज़ अप्लाय ज़रूर करुँगी, ताकि मुझे भविष्य में अब आराम करने में चुनौती का सामना ना करना पड़े और बिल्कुल, मैं आज ही से ये अ अ, ट्राय करुँगी और आपने जो भी समस अ, मेरी समस्या का हल बताया, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतने अच्छे से सुना। बाकी आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
हुँ। बिल्कुल, आपको जब भी कभी ज़रूरत पड़ी, आपकी सहायता के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगी। आप मुझे अपनी परेशानी साझा कर सकती हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी, आपको उसका सुझाव दे पाऊँ। धन्यवाद आपका भी।